Uhum. É então, eu acho que, assim, eu eu tenho um contexto, também, muito específico, que foi uma viagem, de que quase durou 2 dias, porque, então, eu já estava muito cansado, assim, foi de São Paulo, 5 horas para o Peru, no Peru, 1 escala de 18 horas, e depois mais 12 horas até a Espanha, e aí da Espanha, buscaram a gente de de van, e levaram a gente até Coimbra, que era onde a gente morava em Portugal. E aí, aí já foi muito 5 horas de Madri a Coimbra. E aí depois no dia seguinte
Uhum. Sim. E sim. Hum. Uhum. Eita. Nossa. Uhum. <chuckles> E essa escala toda, foi foi proposital? Essa escala, foi proposital, assim, eh, essa escala, meio meio louca foi foi proposital, porque foram muitas horas, né, não não dá hum.
Oi? Foi, foi. Exato. É porque a companhia, eu imagino, que eles compraram a passagem muito tarde. E aí, o ma mais barato que apareceu pra eles, foi essa escala, de 18 horas no Peru, que a gente teve que fazer. E aí, no dia seguinte, já tinha um trabalho pra fazer, só que aí aí depois eu comecei a passar muito mal
Hum. Nossa, nossa. Uhum.
e aí e o perrengue não para, assim, é um perrengue que vai, ele vai aumentando, <chuckles> ainda mais, assim. Porque depois eu estava no no restaurante, a gente voltou para o hotel, dormi, passei mal a noite inteira. Aí no dia seguinte, tinha um trabalho de animação na rua, e era aquele verão, assim, com aquele sol muito forte, assim.
Ah. <chuckles> Sim. Uhum. Uhum. Sim.
E aí, eu estava passando muito mal, e eu falei para o para o diretor, "Olha eu acho que, eu tenho que ir para o hospital, que eu não tô não tô conseguindo, não vou conseguir trabalhar." E aí, eles me largaram num posto de saúde, onde eu não ia ser atendido.
Uhum. E era só só uma uma dúvida. Era era um Nossa, só uma dúvida. Era um trabalho, assim, muito importante, pra você, fazia muito sentido, você estar presente nesse nesse teatro, nessa apresentação. Era, por exemplo, uma oportunidade, assim, de trabalho?
Hum. Uhum. Ah era, era tipo a primeira vez, que eu estava trabalhando, com um grupo de teatro, e aí também, a primeira vez foi tipo, fora do Brasil já. E aí, era um trabalho que, pra mim na época fazia valia valeria muito a pena, e eu sempre quis sair do Brasil, sempre quis ir, eh, trabalhar, né, com com teatro. E aí era uma companhia, que fazia feiras medievais, então, era sempre na rua, nunca era tipo, dentro de um teatro. Eh, e aí e aí depois eles me deixaram, nesse posto de saúde, onde eu não ia ser atendido, eu tinha que ir atrás de um hospital, só que não tinha hospital naquela cidade. E aí e aí vai aumentando, assim, uma bola de neve, meu Deus, que que eu faço? <chuckles>
Uhum. Sim. Valia a pena. Sim. Entendi. Hum. É. <chuckles> Caramba, uma bola de neve. Mas, aí você você comentou, eh, num primeiro momento, você passou mal, na frente do prefeito.